Kalau freelancer ini sebetulnya baru banget ya, baru banget, jadi awalnya aku coba sebagai virtual asisstant, terus aku beralih lagi ke, apa namanya, freelance, kayaknya, eee, aku nyoba-nyoba terus aja, namanya kita kita nggak tahu nanti rezeki besarnya dimana. Jadi aku nyoba di 2 itu. Jadi tapi yang lebih fokus tuh sekarang kalau sekarang ke freelance kalau virtual assistant itu kan lebih mencari klien luar negeri secara langsung ya, tapi kalau freelance itu mencari pekerjaannya, gitu loh, pekerjaannya berdatangan dari dari platform-platform yang udah cukup terkenal, dan aku bisa search dan ada pengalaman disitu, tapi bukan sebagai IT coding sih, tapi sebagai, eee, AI trainer, gitu loh, jadi sebagai pelatih AI.
Oke. Betul, mhm. Ya ya ya ya. Ya ya ya, oke, untuk yang, eee, apa, karir pertama itu, 5 tahun kan, habis itu, Kakak, eee, langsung pindah ke yang IT itu, atau gimana nih, Kak, atau langsung ke freelancer itu, eee, set maksud saya itu selama 5 tahun itu, loh.
Mhm. Awalnya mhm? Awalnya sih, struggling ya, sebetulnya karena aku, eee, keluarnya itu tanpa persiapan, gitu loh, jadi aku keluar dari perusahaan itu karena emosi, <chuckles> karena tuntutan pekerjaan yang sangat berat, aku emosi, aku iseng gitu, terus, eee, sempet struggle dulu, jadi, apa namanya, mmm, ojek online, gitu ya, terus aku mulai mikir lagi kira-kira apa ya penghasilan yang lebih lumayan, terus aku lari lah kesini.
Oh, emosi. <laughs> Ya, ya. <chuckles> Oh.

Sebetulnya belum. Cuma aku apa namanya, ya, itu, kepengen banget, saking kepengennya karena aku tahu nih, ternyata sangat dibutuhin loh di luar negeri itu IT. Dan gitu bayarannya, uh, membagongkan sekali gitu ya. Sama, eee, skill lainnya itu yang sangat dibutuhkan memasak. Aku nggak bisa sama sekali memasak. Jadi, aku
Iya betul. IT memang, lagi kencang ya.
mhm. Jadi aku be sebetulnya bikin 3 CV. Yang pertama untuk retail area, yang kedua untuk, eee, IT tadi tapi, nggak kepakai-pakai, yang ketiga tadi, ini, untuk freelancer atau virtual assistant. Nah, itu aku pakai 2 itu. Jadi aku pakai buat ngelamar-ngelamar di, eee, aku sebut nggak apa-apa kali ya, apli itu nya, website-nya. Aku ngincernya ke, maunya sih ke Australia ya, karena apa ya, worklife balance-nya itu sangat banyak, orang Indonesia kerja sana, itu sangat banyak yang apa namanya, ngasih tahu lewat YouTube, sangat dijunjung tinggi di sana worklife balance-nya. Jadi, justru orang Indonesia aku sedikit cerita. Orang Indonesia yang udah keterima di sana sebagai atasan, dia itu, justru kalau ada tim toko yang sakit, atau bukan tim toko sih, bawahan yang sakit. Jangankan bawahannya, anjingnya sakit muntah-muntah aja, dia bisa izin loh, untuk ngerawat anjingnya gitu loh. Kalau di kita, <chuckles> kita yang sakit, kalau belum belum parah gitu ya, belum belum pingsan, justru masuk gi gitu. Bedanya di situ. Jadi aku ingin ngincernya ke sana. Kalau untuk CV
Mhm. Ya ya. Ya, boleh. Ya, betul betul, memang betul. Masuk rumah sakit. <chuckles> Iya iya. Iya, betul. Ya ya ya. Untuk yang CV, yang IT itu ya.
Ya, yang IT sama yang, eee, itu sih sebetulnya, retail area. Ternyata ada dibutuhin juga retail area, udah udah udah lumayan ada dibutuhin nih, eee, dan aku cari infonya juga ternyata udah ada Visa Sponsorship di tahun awal eh, tahun akhir 2024, katakanlah tahun awal 2025. Tapi nggak tahu visa biasanya kan selama setahun bisa berubah lagi, seperti itu.
Oh, retail area. Mhm. Iya. Betul. Ya, karena kan di luar negi banyak yang butuh tenaga kerja kan, Kak. Karena kan yang di dalam negeri sananya itu, eee, terbatas gitu loh. Nah, jadi banyak tuh, apa, kesempatan, eee, buat orang Indonesia ya. Cuma nih, Kak, kalau misalnya kan, tadi dari retail supervisor, terus habis itu karena, perpindahan karirnya itu kan karena, emosi tadi ya. Kemudian, eee, ganti apa, keluar dari pekerjaan, akhirnya memutuskan untuk freelancer dulu ya kan. Nah mmm, apa ya, apakah itu, alah, pokoknya yang ada dulu deh kita kerjain, atau, Kakak, memang ada, motivasi untuk mencari pekerjaan yang sesuai sama passion-nya gitu?
Mhm. Betul. <chuckles> Iya.